Mm. O sige, ang isa sa isa pa sa mga ginagawa ko, 'no? Hindi ako masyadong, ah, kumakain ng, ah, medyo late na. Sinusubukan kong kumain ng, ah, maaga ng dinner, siguro mga alas sais, alas-siyete, kumakain na ako para may oras 'yong katawan ko na iproseso 'yong pagkain, 'no. Tapos sigu yung mga bandang alas-nuebe, ah, nag-eehersisyo ako ng magaan, 'no, yung mga stretching lang o kaya kung pamilyar ka sa yoga, yung mga yoga pose, 'yung mga ganyan, para lang mai-relax yung katawan. Kasi hindi ko siya nakikita bilang isang stressful na exercise, kagaya ng kunyari pagbubuhat ng weights, talagang yung pag-i-stretching, nare-relax yung katawan ko. 'Yun yung napapansin ko eh, kaya 'yun nag-unat-unat ako, mga light stretching, mga yoga poses. Siguro, gagawin ko yun ng mga tatlumpung minuto. Pagpapawisan lang ako ng konti, kaya yun, pwede na akong maligo. Tapos, as much as possible, warm shower, yung mainit na tubig ang gagamitin ko, 'no. Buti nga nakapag ah, pa-install na ako ng heater ngayon kasi dati talagang nag-iinit pa ako sa takure, 'no.. <laughs> Ngayon, 'no, kumbaga tama. Tapos pupunuin mo pa yung ano, di ba, yung balde. Oo.
Oh, okey. Uh-huh. Ah, oo. Yes. Mm. Sarap. Oo. Ayun. Kung ang hustle kaya kapag nag-iinit ng tubig, Diyos ko. <laughs> Oo, tapos hindi pa, ano, hindi pa balanse minsan 'yong ano, kulang pa 'yong mainit ganyan. Kaya, hindi hindi rin nakukuha yung tamang timpla talaga. Pero ayun, sige. Mm.
Mhm, tama. Oo. 'Yun nga eh, maganda maganda yung mainit, kasi mare-relax din yung ah, katawan mo. Kasi 'pag naligo ka ng malamig, magigising ka, di ba? 'Yun yung ano eh, 'yun 'yung napapansin ko, kaya importante kunyari maligo ka sa umaga ng malamig. Talagang pag pag ano mo, gising ka kaagad, 'di ba, 'pag na mala malamig na tubig yung ginamit mo. Kaya 'yun, mainit na tubig 'yung ginagamit ko sa gabi. So 'pa mga siguro mga labing limang minuto, o kaya sampung minuto, okey na, nakapagpatuyo na ako ng buhok, o kaya gumagamit ako ng shower cap minsan 'no. Kasi 'pag na ah, natu nabasa 'yong buhok ko, 'di ka siyempre 'di ako makakahiga kaagad sa kama. Oo. Lalo na 'pag medyo mahaba 'yong buhok ko. 'Pag maikli lang, okey lang eh, baka mabilis matuyo, itapat mo lang sa electric fan, ganun. <laughs> Oo. Pero pag mahaba-haba yung buhok ko, pinagsha-shower cap na talaga ako, para hindi masyadong matagal yung ano, gu yung matuyo yung buhok. Ayan, so, yan nagre-relax na ako niyan. Tapos 'yon siguro mga alas-dies, alas-dies y media, nakahiga na 'ko niyan. Tapos, kung ka kung kailangan, nagpapatugtog ako ng ah ah, musika na medyo malumanay, 'di ba, para relaxing. Ayan, 'yun yung mga ginagawa ko. Tapos 'yon, pagdating ng alas-onse kadalasan kung wala namang mangyayari, tulog na ako. 'Yun yung routine ko kadalasan.
Yes. Ah, oo, oo. Mm. Ah, okey. 'Di makatulog agad, oo. Madaling matuyo ng tuwalya, oo. <chuckles> Oo, nagpapapatuyo. Maaga ah. Uh-huh. <chuckles> Oo.

Ay, naku! Sinabi mo pa.
‘Yon talaga yung ano, yung isa kong kapitbahay medyo hindi naman siya sa tapat ng bahay, pero siguro mga isa, dalawang bahay yung pagitan namin. Pero mahilig talaga silang, ah, mag-videoke kahit walang, ah, okasyon kahit walang birthday, oo. <chuckles> Kaya 'yon na na 'yon yung madalas namin nagiging problema dati. Pero ano sa kabutihang-palad nakakausap naman namin sila, hindi na naman na dumaan sa, alam mo yun, sa barangay. Nakipag-usap na lang kami ng maayos tapos bi binigyan na lang namin sila ng oras, na nag-ano naman sila, pumayag naman sila na, kunyari mga alas nuebe, tigil na yung videoke, gano'n. Kasi may mga natutulog, lalo na 'pag-ano, 'pag, ah, Lunes hanggang Biyernes. Kasi may trabaho pa yung mga taong kinabukasan, 'di ba, parang gano'n. Siguro 'pag Biyernes okey lang na mag-extend sila hanggang alas dose, gano'n. Pero may limit pa din talaga, para respeto din naman kasi di ba, wala naman sila sa exclusive na resort para mag ah <laughs> mag-karaoke, di ba? Oo, 'yon naman napa napakiusapan naman sila, mm. 'Yon nga eh, tapos alam mo na yung tunog ng karaoke, di ba parang, ah, 'pag u tumatama sa tenga mo 'yon medyo <laughs> matinis kasi. Oo. <laughs> Ay naku, yan.
Aha. Mga singer, 'no? Yun lang. Mm. Yes. Oo. Tama-tama. Ayun nga eh. Ayun nga eh, 'no? Nakakainis din talaga. Mm, nakakainis din talaga yung mga gano'ng tao. Nakakairita. Oo. Tapos iba-ibang boses pa yung kumakanta, minsan sintunado, ganyan, minsan okey naman. Kaya ayun, talagang maiinis ka na rin eh, and nakakaapekto siya talaga sa pagtulog. Actually, ah, hin yung iba nga, 'di ba, hindi na nakakatulog talaga nang maayos dahil sa ingay. Pero meron din naman na mga pagkakataon na yung ibang tao, eh, talagang hindi makatulog kahit anong gawing ano anong gawing solusyon, ganyan. May mga gano'n eh.
<laughs> Oo. <gasps> <gasps> Tama. Mm. Oo. Ah, oo. Yung may insomnia na, 'no? Tama.
'Yon tama. Eh, kailan ba dapat mag-seek or humingi ng tulong kapag may mga gano'ng pagkakataon na?